ขายดีขึ้นเยอะเลยค่ะ คือว่า แต่ว่าเราจะกดดันค่ะ เมื่อ ด อ่า Grab เนาะ Rider เขามารอหน้าร้าน แล้วพื้นที่หน้าร้านมันน้อยอะ มันไม่พอจะ สำหรับจอดมอเตอร์ไซค์ค่ะ ฉะนั้นเราก็มองว่า เราจะทำยังไงได้ นั่นก็คือเราจะต้องเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า อันไหนที่เตรียมได้
อือฮึ อ๋อ ให้ ให้ ให้เขาเอา มาเอาไวที่สุดใช่ไหม? ก็คือเขามาก็ไปเลย จะได้ไม่ต้องมาแบบมาออกันหน้าร้าน อา
ใช่แล้วค่ะ อืม ค่ะ แต่เรามองแล้วว่า อย่างน้ำเงี้ยวกับข้าวซอยของเราอะ เราตักใส่ถุงไว้ไม่ได้ เพราะว่ามันต้องอุ่นร้อนอยู่ตลอด ลูกค้าจะได้กินแบบร้อน ๆ อย่างเงี้ยค่ะ อุ่น ๆ แบบเหมือนทำมาใหม่ ๆ ให้ความรู้สึกแบบ เออ ทำมาใหม่ ๆ ยังร้อน ๆ อยู่เลยนะ อะไร อย่างเงี้ย เราก็เลย
ครับ อืม ทำ ก็เลยเป็นเส้นใช่ไหมครับ? ที่ ท ที่ใส่ถุงเอาไว้ อา
ใช่แล้วค่ะ เป็นเส้น เครื่องปรุง แล้วก็ผัก อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ใส่ถุงเตรียมเอาไว้ก่อน
ครับ แล้วทีเนี้ยครับ คืออย่างที่ว่าเมื่อกี้เนาะ ก็มีการเตรียมอาหาร เตรียมอะไรล่วงหน้าไว้อย่างนี้แล้วเนี่ย เคยมีปัญหาบ้างไหมครับ? สำหรับการ ขั้นตอนเตรียมอาหาร หรือว่าแบบว่าพวกอาหารมาไม่ทัน อย่างเงี้ย แบบ ซัปพลายเออร์ มาจากที่ไกล แล้วต้องดีเลย์อย่างงั้นน่ะครับ
มีอะค่ะ คือเส้นข้าวซอยเนี่ยนะคะ เราจะสั่งมาจากเหนือโดยตรง เพราะว่าเราอยากให้ ใช่ค่ะ เครื่องปรุงทุกอย่าง พริกก็มาจากเหนือ คือเราจะใช้พริกแบบเป็นพริกกะเหรี่ยง ของแถวบ้านเราที่ปลอดสารพิษจริง ๆ มันเป็นจุดขายของร้านเราอะค่ะ แล้วเราก็ปั่นเอง ปั่นสดวันต่อวัน ใช่ค่ะ
อ๋อ เป็นเส้นจากเหนือเลยเหรอครับ? อ๋อ ครับ อ๋อ เป็นตัวชูโรงเลยใช่ไหม? ว่า เป็นพริกกะเหรี่ยงจากทางเหนือเลย อา
ใช่ค่ะ ที่บ้านเขาปลูกเอง ชาวบ้านปลูกเอง คือไม่ ไม่พ่นยา ปกติในพริกมันจะมียาฆ่าแมลงเยอะมาก ๆ ซึ่งเขาก็
ครับ อ้าว แล้วอันนี้ซื้อตรงจากชาวบ้านเลยไหมครับ? หรือว่าก็จะมีคนกลางอยู่ดี อ๋อ ก็ ก็ชาวบ้านเลย อ๋อ อุ๊ย อย่างนี้ก็แสดงว่า
ใช่แล้วค่ะ เป็นชาวบ้านเลยค่ะ ใช่ค่ะ คือคุณแม่เราอยู่ที่เหนือพอดี เขาก็ ดีล ให้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ได้ราคาถูกสิครับใช่ไหม? ก็จะได้ราคาถูกกว่าไหม?
แต่ว่า ใช่ ๆ ถูกกว่า แต่ว่าค่าขนส่งก็แพงอยู่ดี เพราะว่าอย่างเส้นข้าวซอยค่ะ มันหนักมาก ๆ เลย ใช่ค่ะ แต่เราว่าเป็นจุดเด่นของร้านเราคือ เส้นข้าวซอยของเรามาจากเหนือ แล้วก็เหนียวนุ่มแบบ เออ หาที่ไหนไม่ได้ ร้านอื่นเขาใช้เป็นแบบเส้นบะหมี่เหลืองแบบสด แล้วมันจะเละเนาะ มันจะไม่เหนียวนุ่มเหมือนเส้นข้าวซอยที่ ที่เหนือเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้ ๆ ก็ไกลอยู่ดีเนาะ <chuckles> อือฮึ ครับ อืม

อา อันนี้เรียนไปกี่คลาสแล้วครับ? มีขนมปังใช่ไหม? เบเกอรี มีอะไรอีก?
อืม เรียน ใช่ ๆ เรียนเบเกอรีหลายคลาสอยู่ค่ะ แต่ว่าหลัก ๆ เลยที่เรียนขนมปังอะ เราไม่ได้เรียนแบบว่า เราเรียนขนมปังพื้นฐาน เพราะเรามองว่า ถ้าเรารู้พื้นฐานแล้วอะ เราก็จะสามารถต่อยอดได้เอง ใช่แล้วค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ
อะฮะ เอาไปประยุกต์ใช่ไหม? ทำอะไรก็ได้ประมาณนั้น อ๋อ อุ๊ย! แล้วตอนนี้เนี่ย มีการทำเอาไปขาย เอาไปแจกจ่ายอะไรบ้างไหมครับ?
คือพอเราเรียนตอนนั้นนะคะ แล้วเราก็ขายในออฟฟิศนะคะแบบ เออ ขายเบเกอรีค่ะ เป็นชีสเค้ก เป็นบราวนี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นเค้กหลาย ๆ อย่างเนาะ แล้วเราก็ออกจากงาน ขายดีค่ะ คือที่ขายดี คือที่คอนโด ของเราอะมันมีกลุ่มคอนโดเนาะ แล้วเราก็เอาลงขายนะคะ รวมถึงอาหารด้วย
ครับ อ๋อ อืม! ขายดีไหมครับ? โอ้! มีกลุ่มคอนโด อ๋อ กลุ่มรวมลูกบ้าน แล้วก็ขายในตรงนั้นเลยใช่ไหม? อา
ใช่แล้วค่ะ กลุ่มลูกบ้าน ใช่ค่ะ แล้วก็ไปส่งที่ล็อบบี อะไรเงี้ย ก็นัดมารับที่ล็อบบี อะไรเงี้ยค่ะ เขียนชื่อติดไว้ อะไรอย่างเงี้ย แล้วทีนี้ค่ะเราก็ พอเรามั่นใจว่าเงิน เงินที่เราทำอาชีพเสริมของเราเนี่ยนะคะ ได้เงินแบบเยอะกว่ารายได้หลักของเราด้วย
ครับ อะ มากพอแล้ว อา
คือเงินเดือนของเราอะ มันได้น้อยกว่าอาชีพเสริมของเรา เราก็เลยตัดสินใจแบบ เออ ออกจากงานด้วยอะค่ะ
ก็คือออกจากงานใช่ไหม? อะฮะ